Nah kalau itu kan, eee, ada yang bilang kayak apa ya, eee, a keluarga dari, eee, yang ibu itu lebih seru ya katanya ya, ah, itu
Mhm. Ah, betul betul Kak, nah itu yang saya ceritain dari i
Itu keluarga dari ibu ya itu? Oke oh iya, iya.
Iya betul, iya oh jadi ada kayak gitu ya? Ada mindset gitu, iya sih Kak, betul.
Iya itu banyak banget sih yang kayak di sosmed itu ada yang kayak gitu sih Kak omong-omongnya. <chuckles>
Mhm mhm mhm, iya setuju setuju, karena kalau di keluarga nenek gak sehangat itu memang <chuckles> itu bener-bener dari keluarga ibu dan, jauh bedanya gitu. Atmosfer kehangatannya tuh beda gitu Kak.
Oke. Berarti kalau heeh. <chuckles> Heeh. Oke. Eee, ah, apa tuh bedanya Kak, mungkin kalo boleh diceritakan?
Iya gak tau kenapa ya pad eee, karena kalau dari keluar karena saya cewek ya kalau dari keluarga ibu itu kebanyakan keluarganya tuh mayoritas, cewek tuh, heeh, banyak banget gitu ngumpul cewek-cewek gitu ya biasa kalau perempuan kan suka ngumpul-ngumpul ya Kak, nah kalau keluarga dari ayah saya itu kebanyakan memang cowok gitu jadi, eee, jarang yang ngobrol kan akhirnya gitu entah karena itu jadi yang cewek-cewek ini, adalah saudara-saudara ipar gitu, jadi, eee, mungkin kedekatannya kurang inilah, ya biasalah Kak, kayak di Indonesia nih kan, konflik mertua, menantu, apa konflik ipar gitu kan kadang kan, ya lebih ada boundaries iya betul Kak, masih ada batasan gitu kan, gak sedekat sama keluarga kandung yang sesama cewek gitu sih kali kayaknya, mhm.
Mhm. Cewe ya? Oke. Mhm. <chuckles> Iya. Mhm. Kurang iya sih. <chuckles> Waduh. <chuckles> Masih ini ya masih ada ya. Mhm. <chuckles> Oke. Mmm, iya sih.